Mmh mh. Et finalement
Et vous avez décidé de vous séparer.
Ouais, parce qu'on était devenu plus amis qu'autre chose, en fait. C'était on s'entendait bien, on c'était pas ce que je voulais. Donc suite à ça, j'ai eu une période, on va dire, un peu c'est vrai que j'étais enfin j'avais pas connu spécialement, on va dire, la jeunesse, puisque j'étais arrivée à 20 ans et j'avais voulu faire bah, m'occuper de son linge, enfin des choses, on va dire, qui j'ai j'ai pas spécialement vécu. J'ai vécu un peu mais pas beaucoup plus. Donc j'ai
Oui. Mmh. Tu veux dire, heu, heu, j'ai pas com tu as pas spécialement vécu, heu, heu, avec lui, c'est ça?